¿Tú tú tienes algún método más específico de bueno, no un método, perdón, un lugar dónde apostar, o sea, lo haces en línea, lo haces como en casas de apuestas físicas o qué es lo que utilizas?
Claro. No, todo lo hago en aplicaciones en línea, eh, todo desde el teléfono, desde la computadora. Sí, sí, o se la verdad, te puedo decir que que l parte de del los primeros 10 meses de este año viví de puras apuestas, la verdad, me estuvo yendo tan bien, puras apuestas, estaba ganando muy bien. Entonces, todo en línea y todo en línea, me despertaba, me dormía tarde, apostar, analizar, tan, tan, tan. Es posible, es muy difícil, requiere de muchas cosas, pero es posible, ¿sabes?, es posible. Entonces digo, es que mi pensamiento es: "Si hay gente que lo hace, ¿por qué yo no podría, sabes?", o sea, yo también puedo hacerlo, o sea, y eso es algún pensamiento que a mí, pues, me ha dado esa ambición de y esa frialdad de apostar, pues, ir con riesgos que, a lo mejor se ven difícil, pero t al final se termina dando, ¿no? Y algo que también he aprendido es que cuando mucha gente se va a apostar por un mismo un una misma cosa, que a lo mejor en ambos anotan o gana este equipo, hay algo mal y me la juego, apostando a a lo que dis al revés de lo que dicen ellos, y termino ganando Sí, y termino ganando Sí, o s
Guau, o sea desde casita, encima. <laughs> No te pases. Sí, claro, bastante. <laughs> Guau. <laughs> ¿Por qué yo no? Sí, claro. Claro, claro. Lo contrario de lo que dicen los No, ¿cómo crees? Y, de hecho, hasta la ganancia es mayor, ¿no?
Sí, sí, definitivamente.
Guau, la verdad, qué valor se necesita para hacer este tipo de cosas, eso es muy increíble y es de valorarse y de aplaudirse, hasta cierto punto, de decir: "¿Cómo te atreves?". La verdad, es un trabajo bastante interesante, ocupas muchísimo análisis y, está increíble, amigo. Muchísimas gracias <chuckles> por compartirme todo esto. La verdad, es una gran anécdota, te lo agradezco.
<laughs> Claro. Bastante. Claro que sí, fue todo un gusto platicarte un poco sobre el mundo del apostador, y vamos a ver cuándo pegamos otra buena. <chuckles>
<laughs>